Ja, ja, klar. Und, äh, ist das Handy dann auch so 'ne Sache für dich, wo du dann hauptsächlich erreichbar bist, jetzt auch so von Familie oder Freunden oder so? Dass, ähm
Ähm, durchaus. Also, den Gedanken, den hatte ich halt auch schon paarmal, wenn ich das abends zu früh in den Flugmodus setze, dass ich dann für Leute nicht erreichbar bin. Also, beispielsweise für meine Partnerin, die im Schichtdienst arbeitet, dass ich da dann, äh, abends dann nicht mehr erreichbar bin, wenn irgendwas ist oder so. Das macht's halt 'n bisschen schwieriger, ne?
Ja. Mhm. Ja, genau. Und auch wenn man vielleicht so ältere Eltern oder Großeltern hat oder so, dann, ähm, denke ich mir a also dann ist es ja auch, äh, ganz gut, wenn man erreichbar ist, zu allen Tages und Nachtzeiten irgendwo.
Eigentlich schon, ja, das stimmt schon.
Mhm, mhm. Aber dann gibt es vielleicht auch die normale Telefonleitung noch.
Stimmt, aber dafür müsste man 'n Telefon da haben. <chuckles> Das ist ja auch, äh, heutzutage so 'n Thema. Äh, die die Telefonleitung existiert zwar, aber, äh, man wer hat noch 'n Festnetztelefon, ne? Das wird ja auch immer weniger.
<laughs> Ja. <laughs> Genau. Mhm. Mhm. Ja, klar. Ja. Gerade wahrscheinlich die älteren Leute, die daran noch festhalten. <laughs> Mhm.
Genau, für die ist es noch am ehesten der Zugang, aber wenn man jetzt irgendwie umzieht oder so, wie es jetzt bei uns war, dann überlegt man. Gibt man jetzt noch mal 50 oder 100 € für 'nen Festnetztelefon aus oder lässt man's? Mm, wie oft braucht man's, ne? Und <sighs> ach ja, dann passiert's dann doch nicht, ne? Und dann spart man sich das Geld lieber. Na ja, ne, das ist
Ja, ja. Mhm. Mhm. Ja, ja, klar. Ja, aber dann ist das das Handy natürlich auch wirklich noch wichtiger als Kommunikationsgerät für dich oder euch.
Das ist es halt, ne? Und dann dann ist es so diese Überwindung, m mach ich's jetzt an, ne? Um zu schauen und erreichbar zu sein? Aber wenn es an ist, dann geh ich dann doch mal auf Instagram und wenn man einmal drin ist, dann ist die Zeit im Land. Also, dann, äh, geht's so schnell, dass man halt sich drin verliert und so. Also, es ist echt schwer.
Ja.